जी, देखिए मेरे जीवन में आजकल काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन सी हो रही होती है, क्योंकि मेरे को अपने काम के बारे में बहुत ही ज़्यादा अ, प्रेशर बनाया जाता है या फिर दबाव दिया जाता है मेरे ऑफ़िस में। तो कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मैं देर रात तक वहाँ पे रुक के अपने जो काम का समय है, उसको बढ़ा देता हूँ जिससे कि अ, जो जो भी काम मेरे को दिया जाए वो जल्द से जल्द मैं अ, कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन उसके वजह से मेरे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं और घर आते-आते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और मैं ढंग से सो भी नहीं पाता हूँ। फिर से मेरे को सुबह उठ के अपने काम के लिए ऑफ़िस निकलना पड़ता है और ऑफ़िस भी मैं काफ़ी जल्दी चला जाता हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है मेरे को। तो वहाँ पे मेरे को अ, यहाँ वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और आपको तो पता ही होगा कि आजकल के ज़माने में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ज़्यादा समय तक मैं बाहर जब ट्रैफिक में रहता हूँ तो मेरे को कहीं न कहीं अ, खाँसी और आप बोल सकते हो फेफड़ों में जलन-सी महसूस होती रहती है और उसके साथ-साथ मेरे को नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जहाँ मेरे को अ, कभी भी कहीं पे भी सिर दर्द के अ, इशू बहुत ज़्यादा आती है, कभी-कभार तो यार वो स्क्रीन को देख-देख के मेरे को अपने आँखों में दर्द महसूस होती है। मैंने अभी फिलहाल ही में एक चश्मा भी लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा है, मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को लेके खिलवाड़ कर रहा हूँ, अपने काम से तो क्या मेरे को आप ऐसी कोई सलाह दे सकता है, जिससे कि मैं अपने काम को और अपने स्वास्थ्य के बीच में कहीं न कहीं एक संतुलन बना के रखूँ, जिससे कि मेरा काम भी अ, काफ़ी अच्छी तरीक़े से पूर्ण हो जाए और उसके साथ मेरा स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहे।
जी। जी। बिल्कु उ, जी। बिल्कुल देखिए, आप जिस तरीके से आपने अपनी परेशानी बताई। मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ आपको क्या महसूस हो रहा है और मैं आपको एक सलाह भी ज़रूर दूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा-सा और जानकारी चाहिए होगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मतलब इस समय पे मतलब कितने घंटे काम कर लेते हैं? क्या-क्या आपका काम रहता है? किस तरीके की दिनचर्या रहती है? इस बारे में थोड़ा-सा खुलकर बताएँ।
जी, बिल्कुल। मैं अपने काम की अगर बात करूँ तो मैं आसपास 8 घंटे के जैसे काम करता हूँ। क्योंकि अ, मेरे को सुबह मेरा ऑफिस होता है 9:00 बजे तो मेरे को घर से निकलना पडता है 8:00 या फिर 7:30 बजे क्योंकि यहाँ से मेरे को मेट्रो और ट्रैवलिंग का जो भी अ, टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। कभी-कभार ट्रैफिक की वजह से कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता हूँ। इसीलिए मैं अ, मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा अगर मैं घर से जल्दी निकल जाऊँ तो ऑफिस जल्दी पहुँचने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वही मैं ऑफिस थोड़ी देर से पहुँचता हूँ तो मेरे बॉस भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाँट देते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा मेरा जो समय है वो मैं अ, घर से निकलने में व्यस्त कर देता हूँ और उसके बाद जब मैं घर वापस आता हूँ, तो मैं ऑफिस से निकलता हूँ 8:00 या फिर 8:30 बजे जो कि कहीं न कहीं कहीं ज़्यादा है मेरे अ, दिनचर्या के हिसाब से। क्योंकि मैं जब घर आता हूँ तो अ, 9:00 बज जाते है 9:00 या फिर 9:30 हो जाता है जो इसके बाद मैं अपने ख़ुद के परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ। मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि अ, मेरा जो पूरा का पूरा दिन है वो बस ऑफिस में ही निकल जाता है। मैं अपने परिवार को समय नहीं ब दे पाता मैं अपने बच्चों को अपने पढ़ाई के ऊपर समय नहीं दे पाता। तो कहीं न कहीं मेरे को ख़ुद ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस होता है।
जी। उ, जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है किस तरीके से। तो आप ये भी ज़रूर बताएँ कि आपने उ सबसे पहले ही आख़िरी छुट्टी कब ली थी, कि जब बहुत समय तक आपने छुट्टी ली हो? इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कैसा लगा था आपको उस समय, क्या-क्या चीज़ें हुई थी? इस तरीके की चीज़ें बताएँ?
जी, देखिए अ, हमारे ऑफ़िस में एक पॉलिसी होती है जहाँ पे कि आपको अ, छुट्टियाँ 1 साल में कुछ ही दिन दी जाती है और वो भी आपको बॉस से परमिशन म लेने के बाद, इजाज़त लेने के बाद ही वो छुट्टी आपको दी जाती है। तो, मेरा जो अ, पॉलिसी है वहाँ पे मेरे को अ, 20 दिन की छुट्टी दी जाती है 1 साल में अगर मेरे को कोई छुट्टी चाहिए होती है। तो, मैंने हाल ही में हाल-फिलहाल में एक 5 दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि अ, मेरे परिवार वालों ने मेरे को कहीं बुलाया था अ, एक बहुत ही बड़े टेम्पल पे बुलाया था, तिरुपति आप जानते होंगे। तो वहाँ पे मैं और मेरे परिवार वासी सब लोग मिलके गए थे, तो इसी कारण मेरे को अ, मेरे ऑफ़िस से बंद करके, मेरे ऑफ़िस से छुट्टी लेके मेरे को जाना पड़ा। तो मैंने 5 दिन की छुट्टी ली थी और उसके बाद जो सोमवार और अ, स सन सोमवार और रविवार को जो 2 दिन मेरे को छुट्टी दी जाती है, तो वो 2 दिन मैंने मिला के अ, 7 दिन आप बोल सकते हो मैंने छुट्टी ली थी। जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे को काफ़ी हल्का महसूस हुआ क्योंकि मैं कहीं एक दूसरे जगह पे जाके बहुत ही अ, अच्छी-सी साँस ले पा रहा था, मेरे को जो फेफड़े में जलन हो रही थी वो काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो पॉल्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था।
जी, जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आपको कैसा था और मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने उन छुट्टियों में क्या-क्या किया था, जैसे आपने बताया कि आप घरवालों के साथ गए थे। तो और भी कुछ किया था आपने या सिर्फ मंदिर ही देखने गए थे? इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ खुलकर।
अ, हाँ बिल्कुल देखिए, मैंने जैसे कहा कि अपने घर वालों के साथ गया था वहाँ पे। तो अ, कहीं न कहीं मैं अपने घर वालों के साथ ही घूम रहा था मैंने पूरा का पूरा जो अ, टेम्पल था वो घूमा फिर वहाँ के आस-पास के कई सारे खा खाद्य को मैंने अ, एक मौका दिया कि देखते हैं यहाँ पे कैसा चीज़ है, है ना? अ, क्योंकि हमारे जो बड़े शहरों में वो वाली चीज़ें बहुत आसानी से मिलती नहीं है। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। फिर मेरे जो दूर के रिश्तेदार थे मैं उनसे भी मिला उनसे भी काफ़ी ज़्यादा समय अ, व्यस्त किया मैंने। तो मेरे को कहीं न कहीं अ, ख़ुद के बारे में उनको बताने का एक मौका मिला, और उनके बारे में मेरे को एक चीज़ें जानने के मौके मिले। क्योंकि वो सारे लोग दूसरे-दूसरे शहर से होते थे। तो मैंने उनके अ, जो शहर थे जैसे एक इंसान था वो हैदराबाद से था, तो मेरे को हैदराबाद के बारे में चीज़ों के बारे में जानने को मिला मेरे को उनके ऑफ़िस में क्या-क्या हो रहा है अ, कैसे कैसा वहाँ पे कौन-सा माहौल चल रहा है? वो सारी चीज़ें जानने को एक मौका मिला। तो मैं अब बोल सकता हूँ कि मैंने कहीं न कहीं एक नई जगह को देखा, मैंने एक नई अ, नए इंसान से बात की और नए-नए चीज़ों को जानने का मौका मिला। तो मैं अगर एक तरफा में बोलूँ तो अ, मैंने वहाँ पे जा के कहीं न कहीं कुछ नई-नई चीज़ों को ढूँढ़ा कहीं नई-नई चीज़ों को सीखा। फिर मेरे को लगा कि हाँ, यार मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो, मैं भले ही अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान क्यों ना रखूँ, लेकिन मेरे को कहीं न कहीं अपने परिवार को खुश देखना है तो ख़ुद को अ, थोड़ा-सा कठिनाई में डालना पड़ेगा।
उम, जी। हुँ जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके की सहमति रखता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा की आपकी कोई नींद या फिर आपके मूड में कोई बदलाव महसूस हुआ है, जब से आपको ये तनाव आया है? तो इस बारे में भी थोड़ा खुलकर बताए।
अ, हाँ, बिल्कुल देखिए क्योंकि अ, जैसे मैंने कहा कि मेरे को स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती रहती है काम से लेके, तो मैं रात को ढंग से सो नहीं पाता हूँ। मैं जब रात को सोता हूँ तो अ, 12 बज जाता है, तो अगर फिर से मेरे को जल्दी उठना पड़ता है, मैं साढ़े 5 बजे या फिर मैं अ, 5 बजे के आस-पास उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने परिवार के लिए थोड़ा-बहुत टाइम भी निकालना पड़ता है और उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत ख़ुद के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरा जो समय होता है, वो निकल जाता है, उसके बाद मैंने जैसे कहा मेरे को फिर मेट्रो और बस से ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा जो नींद है, वो कहीं न कहीं 5 घंटे की ही है, तो आपको पता होगा कि जो 5 घंटे की नींद एक इंसान के लिए अ, थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है कि उसके सेहत पे कहीं न कहीं असर दिखाता है ये चीज़ और मेरे को फिलहाल वो चीज़ दिखा भी रहा है, क्योंकि यार 5 घंटे की नींद मेरे को अ, आप बोल सकते हो कि सफ़िशिएंट नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, मेरा जो नींद है, मैं दोपहर को भी ढंग से सो नहीं पाता हूँ, मेरे ऑफिस में मेरे को 1 घंटे का अ, गैप मिलता रहता है। अ, तो वहाँ पे ना मैं बस मेरे दोस्तों के साथ खाना खाने में ही निकाल देता हूँ और उसके साथ-साथ मेरे को कोई समय बचता नहीं है, नींद अपनी पूरी करने के लिए वहाँ पे तो अ, मेरी जो नींद है, मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि उसको 5 घंटे से लेके, साढ़े 5 घंटे तक खींचूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो आप क्या मेरे को कुछ सलाह दे सकता है जिससे कि मेरी अ, स्वास्थ्य पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा असर दिखे मेरे को?
जी बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बताऊँ तो अ, आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आप मैं आपको बताऊँ जैसे आपने बताया कि आपको छुट्टी लेने का एक अच्छा मज़ा आया और काफ़ी चीज़े आपके लिए बेहतर भी हुई। तो उसका ना एक अच्छा प्रभाव रहेगा ज़िंदगी में क्योंकि आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है, आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े-थोड़े टाइम में रेगुलर ये छुट्टी ले सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी बेहतर हो। और आप क्या कर सकते हैं कि ना अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का एक अलग प्रभाव डालें जैसे कि लगा लीजिये आप क्या कर सकते हैं, कि अपनी कोई रूचि को समझें और उस चीज़ को भी अपने दिनचर्या में एड करें। जैसे, आपको कुछ खेलना पसंद है, जिम जाना पसंद है किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी पसंद है ना, तो वो आप कर सकते हैं देखिए। उसमें ज़रूर एक ज़िंदगी का ना अलग प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, मैं देखता हूँ, काफ़ी लोग इस तरीके के होते हैं, उनको ना पूरे दिन चाहे टेंशन रहे लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे लगा लीजिए अ, काफ़ी चीज़े बेहतर हो रही है और अ, ये चीज़े होती ही इस तरीके की है कि ज़िंदगी को ना एक अच्छा प्रभाव डाल देती हैं। जैसे आप बता भी रहे हैं कि मतलब आपको अ, पसंद है कि थोड़ा आप कहीं बाहर घूमे, ये चीज़े कर पाएँ, तो इसका हमेशा अ, ज़िंदगी में ना प्रभाव रहता ही रहता है। मैं आपको यही कहूँगा कि धीरे-धीरे आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अ, लगाएँगे ना तो काफ़ी अच्छा आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ेगा धीरे-धीरे आप बढ़ेंगे आगे, तो और चीज़ें बेहतर होती जाएँगी, तो वही मैं चीज़े आपको बता रहा हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं कि, एक तो थोड़ी फ्रीक्वेंट छुट्टी लें मतलब थोड़े-थोड़े दिनों में छुट्टी ले रहे हैं, जिससे आपकी शरीर को एक ना रेस्ट मिल रहा है, काफ़ी चीज़े आपके लिए बेहतर हो रही हैं। ये कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप अ, कोई रूचि ढूँढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी और तीसरी चीज़ है कि आप ना अपने अ, दोस्तों से, अपने परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत रखें, ज़्यादा बारी मिले क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं आप करते हर चीज़ अपने उन्हीं के लिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अ, बढ़िया आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा और काफ़ी चीज़े बेहतर हो पाएँगी आपके लिए। तो मेरा यही मानना है आप धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ पाएँगे, तो मेरी तो यही सलाह रहेगी आप इन धीरे इन चीज़ों को धीरे-धीरे करने की कोशिश करें और चीज़े बिल्कुल बेहतर होती ही जाएगी आपके लिए।
जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी, बिल्कुल नहीं मतलब आपने जो सलाह दी है, वो अब मेरे दिनचर्या में ज़रूर एड करना चाहूँगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेरे को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि मेरे को कहीं न कहीं थोड़ा-सा आराम मिल सकते अ, मिल सके मेरे दिमाग के लिए। तो मैं आपके आशा को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वीकार करना चाहूँगा, आशा करता हूँ हम आगे भी मिलते रहें, मैं अगर कोई भी मेरे से कोई भी दिक्कत होती है मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, धन्यवाद।
जी। बिल्कुल, देखिए मैं भी यही आशा करूँगा और भी कभी आपको कोई दिक्कत आएँ तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकें। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, आशा है कि आपको सलाह अच्छी लगी है।
जी।